D'accord. Oui d'accord, donc oui si de b bloquer oui donc cette, heu, cette habitude oui, heu, que tu, heu, que tu prends en fait quand tu as peu du temps hors travail de s tu vas sur les réseaux donc oui, voilà, du temps libre exactement. Est-ce que tu as peut-être déjà songé à à tu sais, heu, tu sur Instagram tu peux en fait, heu, pas la bloquer, hein, forcément, hein, mais, heu, tu peux en fait désactiver, heu, les stories, heu, de de personnes, heu, d'elle en l'occurrence. Tu peux désactiver sa story, et même sur WhatsApp, heu, tu peux le faire mais sans forcément la bloquer. Ça veut dire qu'en fait tu la bloques pas, heu, en mode, heu, bon, heu, je coupe les ponts, heu, heu, froidement, mais tu au moins ça te permettra de ne pas aller, heu, sur ses stories, heu. Parce qu'en plus sur Instagram les stories, s'affichent, heu, dans l'algorithme et heu, s finalement ça te pousse à cliquer dessus inconsciemment.
Ouais c'est ça. Quand j'ai du temps libre, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Exactement. Tout à fait. Ah ouais. Bah, non, tu vois? Il y a un moment où je l'avais bloquée et et en fait, finalement, c'était pire qu'autre chose et et en fait, je l'ai débloquée tout seul. Mais c'est vrai que enfin je sais pas, je me sentais pas bien à à l'idée de l'avoir bloquée alors qu'elle m'avait rien fait, tu vois? C'est c'est c'est pour ça. Pour moi, le le blocage, c'est est c'est quand c'est des gens qui nous plaisent pas ou qui m'aient fait quelque chose dont j'ai plus envie d'entendre parler. Mais c'est vrai qu'elle p c'est c'est pas il y a pas ah, <sighs> je sais comment expliquer, c'est elle est pas coupable de de quoi que ce soit. Donc, heu. Mais effectivement. Non, pas du tout et effectivement, heu, juste, heu, ne plus voir ses stories, c'est vrai que c'est c c'est une bonne idée en fait. Parce que, bah, déjà juste ça réglerait le problème d'Instagram. Après, heu, heu, WhatsApp, heu, ouais faudrait que je je me renseigne. Ça pour le coup, je suis je connais absolument pas comment faire. Bon, eh, je peux me renseigner, hein, sur internet. Mais c'est vrai que c'est une excellente idée. Ouais.
Oui. Oui, c'est sûr. Oui, c'est pas ton ennemie. Bah en fait WhatsApp, heu, c'est pas comme Instagram, parce qu'Instagram en fait tu sais le problème c'est que, heu, bah, comme je te l'ai dit, tu vois? Tu les bulles, heu, de stories elles apparaissent, heu et en fait tu as pas le choix, ouais voilà donc tu vas cliquer parce que c'est sur la page d'accueil d'Instagram. Alors que tu sais sur, heu, les stories, sur WhatsApp, heu, finalement, tu sais t il faut <blows air> il y a c'est pas voilà exactement c'est ça. Donc çe ça te limite un peu moins le fait de cliquer, heu, sur WhatsApp. WhatsApp, heu, tu à défaut de bloquer, heu, ce que la story j s j s je crois que tu peux la bloquer mais je ne suis pas sûr à 100 %. Alors que sur Instagram si, tu peux bloquer la story de la personne. Mais WhatsApp oui, si tu vas pas dans le statut, tu ne verrais pas, heu, la story, est-ce que c'est une solution que tu pourrais envisager? Heu, même sur WhatsApp?
Ouais, ouais, exactement, c'est quotidien, mmh. Ouais Ouais, dans statuts, ouais. Ouais, il y a une bulle à côté. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. OK, ah. Ah c'est ah c'est, heu, s là le cl le clic, heu, l'envie de cliquer sur statut à chaque fois, je le j'ai l'app au top. Heu, c'est c'est vrai que c'est assez fort, surtout que j'ai d'autres amis qui l'ont tu vois? Donc par curiosité, je clique et je vois, heu, juste en-dessous son son son prénom. Je me dis: «Ah» puis du coup, tu vois? Ça la tentation est grande en fait, je devrais plus que j'utilise WhatsApp limite, heu.
D'accord.